Você prefere chamada de voz ou mensagem de texto? E por quê?
Olha, eu atualmente moro nos Estados Unidos e aqui eles não mandam mensagem de voz de jeito nenhum, é só texto, né, mesmo, eh, na verdade, mesmo os textos que eles mand eles até fazem, a a a a eles escrevem o texto através de voz, né, então, eles falam e e aí o o o celular, eh, escreve o texto pra eles, mas eles não mandam mensagem de voz. Já no Brasil, no nos grupos de a de de da família, não é, no WhatsApp, todo mundo só manda áudio, é todo mundo manda áudio. E não é o texto, manda não é como aqui eles fazem, né, que eles falam e aí, a o a o pega o texto, não, lá eles mandam a mensagem de áudio mesmo. Então, eu eu eu acho que a mensagem de voz ela transmite mais o o que você está sentindo ali, né, do que uma mensagem de texto. Aliás, a mensagem de texto ela pode até ser um pouco a pessoa pode mal interpretá-la, né. Porque às vezes você quer dizer uma coisa e e e a pessoa interpreta como, sei lá, como se você estivesse nervosa, brava, essas coisas.
Uhum. Hum, entendi. Uhum. Hum. Aham, aham. Sim. Hum. Aham. <laughs> Sim. Aham. Pega o texto mesmo, né? Entendi. Aham, uhum. Com certeza. Aham, aham. Sim. Sim, foi de uma forma meio rude, né, a pessoa pode pensar: "Nossa, d por que que essa pessoa falou assim comigo, tá brava?". E na verdade a outra pessoa só respondeu, né?
É. Uhum.

Hã. Enten
É, muito raro. Tipo, eh, a gente, na verdade, o que que a gente manda nesses grupos? "Ah, uma foto". A gente foi, por exemplo, eh, participar de um de um de uma um con um concurso de Halloween, né, era de e aí, a gente mandou uma foto que a gente tirou lá para o grupo.
Aham. Sim. <laughs> Aham, aham. Entendi.
Né, mas isso é uma coisa que fui eu que cabei que acabei implamen implementando na família, eles não tinham esse costume, não.
Ah, bacana. E é mesmo curioso, né, parar para pensar sobre essa diferença, porque, então, se eles não usam muito o WhatsApp, eles também não têm muitas figurinhas.
Uhum. Uhum.